Eee, oyunu neyle ilgiliydi?
"Zengin Mutfağı" diye bir oyun. Iıı, bu aslında çok, ııı, eskiden, ııı, den beri oynanıyormuş. Şimdi biraz uyarlanmış. Iıı, böyle, hani, ııı, şey, çok farklı oyuncular girmiş, ııı, oyuna zaman içerisine ama Iıı, Şener Şen tabii Büyük Usta. Imm, yani, e, onu izlemek için gittim diyebilirim. <chuckles> Hı hı.
Hı hı. Hımm. Tabii, hı hı. Anladım. Yani bu şekilde Eee, aslında, yani, şöyle: Yabancı, eee, kültürden olan etkinliklere de mutlaka zaman ayırıyorsundur ama bir şekilde, yani, Türk mutfaklarını mesela hâlâ yı hani, Türk mutfağından yemekleri yapıyor olman, hâlâ bu şekilde mesela, "Türk dizileri de izliyorum." dedin, yine Türk sanatçıları görme fırsatı bulmuşsun.
Tabii. Hı hı. E, tabii! kolay mı? Ben, hani, yani, neredeyse nereden baksan 30-35 yıl orada yaşadım. Yani, ooo, b b bu dille yoğruldum. Yani, ııı, dile kolay. O yüzden tabii ki de o dile bağlı olarak hâlâ müziklerini dinliyorum, kitabını okuyorum. Yani, bu benim ayrılmaz bir parçam. <chuckles>
Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Evet, yani, bu şekilde, hani, bağını koparmaman gerçekten güzel. Çünkü, hani, bu da biraz bence çaba isteyen bir şey, değil mi? Yani, öyle hemen, eee, yani, sonuçta günlük yaşama kaptırıp, hani, bu değerleri bırakma ihtimalin de olabilirdi belki de. O yüzden dedim aslında. Hı hı.
Hı hı. Hı hı. Eee, olabilir. Onu tercih eden de var ama bir şekilde bağlayıcı da oluyor bir taraftan. Çünkü, hani, benim, e, ana dilim yani. O yüzden mecburum ana dilimde, ııı, b b bir kültür sanat, ııı, tüketimi yapmaya yani. Ya, tabii, hani, müzik dinliyorum vs. de, atıyorum, ben mesela, eee, başka bir dilde bir tiyatro izleyemem. Anlamam çünkü, yani, zaten her şeyden önce. Evet. Hı hı.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hıı. Anladım. Yani onun kültürel olarak da bir farklılığı oluyor muhtemelen o zaman dil dil bariyerinden dolayı da, değil mi? Anladım, anladım. Yani, çok çok keyifli şeyler yapıyorsun gerçekten hani. <chuckles> Yani, eee, gerçekten keyifli bir sohbetti çünkü, yani, kimisi gerçekten işe kaptırıp, yani, kendine hiç zaman ayıramayabiliyor. Yani, bu şekilde, yani Bir de, eee, bunları da bazen ekstra, böyle, bir, eee, yorgunluk sebebi olarak görebiliyor mesela. Hani, senin bu şekilde
Tabii, tabii. Hı hı. Dil bariyeri illaki oluyor. Aynen öyle. Hı hı. <chuckles> Öyle mi? <chuckles> Sevindim. <chuckles> Imm. <smacks lips> Olabiliyor, evet. Hı hı. Hıı. Ben de tam tersine yorgunluğumu alıyor. Aynen keyif alıyorum. Evet. Hı hı.
Değil mi? Hı hı. Yani, bu şekilde gerçekten zaman ayırman, hani, bu şekilde farklı etkinlikleri denemen gerçekten güzel. Yani senin aslında genel anlamda verimliliğini de artıran bir şeydir muhtemelen.
Teşekkür ederim. Aynen öyle. Çünkü ertesi gün bakıyorum, hani, daha, böyle, zindeyim, daha, böyle, ııı, mutlu uyanıyorum. Yani, ııı, kendime keyif vermeyi çok seviyorum ya! O benim, böyle, gerçekten şeyim, ııı, nasıl desem, hayat enerjimi aldığım yer, diyeyim, yani, bu yaptığım şeyler. Hı hı.
Hı hı. Anladım, yani, gerçekten çok iyi bir özellik. Umarım böyle devam edersin. Çok teşekkür ederim, çok keyifli bir sohbetti.
<chuckles> Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi gerçekten. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.

Eee, değişiyor. Kabağı fırınlayarak da ya yapıyorum. Patlıcana, böyle, mesela kızartıyorum, öyle yapıyorum, eee, domates sosuyla birlikte. O enfes oluyor yani.
Hıı. Anladım. Yani, gerçekten, eee, o zaman her her şekilde, eee, yani, yemek konusunda, eee, yani, farklı şeyler de denemen gerçekten tatlılar olsun, işte, Türk mutfağı, diğer mutfaklar, gerçekten, eee, gayet keyifli geçiyor akşamların anladığım kadarıyla. <chuckles> Evet <chuckles>
<chuckles> Evet. Hımm. Ya, keyifçiyim ben, evet, ya. Hayatımda, genel olarak, böyleyim sanırım. Yani, her şeyi, böyle, bir şölene, d dönüştürüyorum, bir şekilde, yani. Eee, bana, çok, söylerler bunu.
Anladım. Ya, bu da çok güzel bir şey aslında, yani hayatı biraz daha anlamlı kılan bir şey değil mi sence de?
Eee, böyle, düşünmen güzel çünkü bazısı da pratiklikten yana, hiç uğraşamaz böyle benim gibi uğraşmaz yani, mesela. Benim arkadaşlarım var falan. "Yani, of, üşenmiyor musun, böyle saatlerce?" falan diyorlar ama ben zevk alıyorum, o yüzden. <chuckles>
Hıı. Hı hı. Hımm. Onu bir zaman kaybı gibi mi görüyorlar?
Zaman kaybı gibi görüyorlar ya da böyle, hani, çok, ııı, yani, şey, ilgilerini çekmiyor ya. Böyle, bir b bundan keyif almıyorlar. Onların da başka zevkleri var yani.
Hıı. Anladım, yani, tabii, kişiden kişiye değişir. Yani, seni ne mutlu ediyorsa onu yapman önemli sonuçta. Herkesin tercihi farklı. Tamam, yemeklerden bahsettik, gayet de güzel yemeklerden bahsettik. Eee, peki, başka, hani, özellikle, mesela, hafta içini düşünürsek
Hı hı. Tabii. Aynen öyle. Hı hı. <chuckles> Ah, hı hı. Başka, ımm
eee, şimdi daha çok dışarı çıkıyorsun sanırım, özellikle hafta sonları.
Eee, hafta sonları, genelde, dışarı çıkıyorum, evet. Hafta içi de oluyor, bazen de d daha çok, hafta, ııı, sonu, evet. Eee, mesela, böyle, bir, iii, kızlarla beraber çıktığımız geceler var. Onlar, çok keyifli geçiyor. Eee, bir etkinlik yapabiliyoruz.
Hı hı. O! Hı hı. İ iş yerinden arkadaşların mı? Yoksa, hani